Ừm hưm, à, và nhiều người không để ý tới ha.
Ừm, đúng rồi. Ờ. Đúng rồi, hiểu.
Thì đôi khi mình cũng hông để ý tới nữa, mình cứ nghĩ tiêm vác-xin mình cứ tiêm thôi, tại mình mình tiêm rồi mình không bị bệnh thì mình cũng không chả để ý đến nó làm cái gì. <chuckles>
Đúng, đúng, đúng, đúng, kiểu vậy. Nên thành ra là mọi thứ nó nó thật sự là, ừm, kiểu, liên quan về về về cái cái nó nó nó không tới mức, gọi là, thay đổi cả cả một cả thế giới nhưng mà chính xác là những cái cái này nếu mà không nói là s một cái cái phát minh không tin ừm, không thể thiếu nếu mà thật sự đời sống con người.
Ừm. Đúng rồi. Không phát minh được ha. Ừm.
<chuckles>
Ừm.
OK, thì mà mành mà đi tới phát minh thì mình s nói về cái cái cái sự bây giờ, hiện tại là cách mạng công nghiệp, đô thị hóa, công nghệ số, thì bạn có thấy là một cái cái phát minh đang nổi lên hiện tại á là về trí tuệ nhân tạo hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, chắc chắn là có rồi, thì nó làm thay đổi nh con người luôn mà. Trong nhiều công việc á, nó cũng giống như là hằng ngày ngày xưa đi, là Google là, gọi là, top 1 nhưng mà bây giờ thì nó đã bị són soán ngôi rồi. Giống như là là Google là điện mà internet là bây giờ là, gọi là, trí tuệ nhân tạo AI là nó bắt đầu nó vượt lên, đó. Nó làm cho ảnh hưởng nên tất cả mọi người đều sử dụng nó. Ưm, kể cả những giống như là, cái gì giờ bây giờ cũng tích hợp AI vào cả. <chuckles> Từ cái điện thoại cho đến những cái mà linh tinh linh ta giống như giống như hôm nay là cái cái chiếc nhẫn của Samsung mà cũng có được, gọi là, AI nữa. <chuckles>
Ừm, đúng. Ờ. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. Đúng, chính xác. Con Ừm, hiểu. Hợp lý, hợp lý. Ờ, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Có có tích hợp AI, đúng, chính xác. Có nghĩa là bây nó nó trở thành một cái, gọi là, cái từ là, gọi là, xu hướng á. Kiểu, bây giờ ai, ai mà không biết á là người đó lỗi thời, y như lúc nãy mình nói, kiểu, bị đào thải rất là nhanh. Và bản chất ờ, bản chất nó đang h hiện tại nó đang được ấn ứng dụng rất là nhiều. Nó không chỉ là trong công nghệ đâu, nó rất là nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế, dịch vụ khách hàng, cũng như là những cái cái cái cái cái về về về về về về đạo đức này nọ, nói chung là rất là nhiều. Đúng rồi, thì không biết là bạn đánh giá như thế nào về cái mặt tiêu cực của nó đối với cái việc mà nó bởi vì những cái công nghệ này nó nó gây tranh cãi rất là nhiều về mặt đạo đức, cũng như là về độ an toàn đấy?
Ừm, xu hướng, đúng rồi. Ừm. Đó, đúng rồi đó. Ừm. Ừm hưm. À, đạo đức nữa, à.

Hồi đó thì chứ nếu mà chưa AI chưa có phát minh ra, à, chưa có và phát triển phổ biến như bây giờ á, thì người ta luôn luôn hỏi là AI có hủy diệt loài người hay không? <laughs> Đến bây giờ có rồi, ta vẫn hỏi lại những cái cái câu đó làm cho người ta tranh cãi tranh cãi về cái việc mà rủi ro, về không phải là kiểm soát được AI như như trong cái bộ phim viễn tưởng đó, AI nó bây giờ thì nó nó tự sinh mà, nó tự sinh ra, nó tự nó ấy phát triển nên, tự ngày thông minh lên, gọi là gọi là trí tuệ nhân tạo. Nhiều khi nó còn suy nghĩ còn hơn cả con người nữa, cho nên là đôi khi và đạo đức và rủi ro có nhiều.
Ừm. Đúng. Đúng, đúng, chính xác, chính xác, tranh cãi. Đúng. Đúng. Ừm. Ừm. Đúng rồi, bặt Bản chất hiện tại là đúng rồi, bản chất hiện tại là nó đã suy nghĩ hơn con người rồi, cái về mặt nó chỉ không có cái cái tính chủ động suy nghĩ thôi, nó không chủ động thôi, còn cái việc mà nó suy luận, cái nó suy luận các cái logic của nó hiện tại đều hiện tại đã vượt qua con người.
Đúng rồi đó.
Thì ờ, thì mình chỉ nói chung là đối với mình á, thì chưa cần suy nghĩ tới cái vấn đề liên quan về nó có hủy diệt thế giới hay không. Bây giờ chỉ cần lấy một ví dụ đơn giản khi mà một tập đoàn họ đưa ra một cái dịch vụ lái xe, lái xe tự lái
Đúng, việc qua. Ừm. Ừm. AI mới hả? Ờ, đây tự lái, đúng rồi, giống như Trung Quốc.
mà bây giờ đúng, mà bây giờ đúng, chính xác, mà bây giờ người dùng họ đi trên chiếc xe đấy, họ bị đau tim, họ đột quỵ, họ họ bị chết trên đấy, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
À, à, rồi. Ừm. Về về AI hay là cái cái cái chủ tập đoàn đó hay là như thế nào?
Đúng, AI hay hay là tập đoàn hay là bởi vì tập đoàn thì họ chỉ đảm bảo là về mặt phương tiện không gây không gây tai nạn, đúng hông? Đúng rồi, chính xác, đúng rồi, thì, ừm, mà AI thì nó chỉ, ừm, vượt làm những công việc của nó là đưa người tới đúng nơi cần đưa thôi, đúng hông? Không cần giám sát, không đưa ra ờ.
Ừm. Còn gây tai nạn thì họ không có trách nhiệm thôi. Đúng, nó hổng có chơi cái cái cái về mặt đạo đức hoặc là cái những cái mà xử lý tình huống như con người được ha.
Đúng. Đúng, chính xác, nên là thành ra mọi thứ khi mà xảy ra sự cố, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Đâu thể nào bắt con AI đứng ra tòa đâu. Thì đây chính là thứ mà mọi người hiện tại đó là
Ừm. Ừm, đúng rồi đó ha. Cái này mình cũng hổng nghĩ tới. <laughs>
Đó chính là những cái mà mọi người e sợ khi mà họ tiếp cận, họ muốn triển khai một cái ứng dụng AI ra thực tế.